うーん、そうなんすけどね。ちょっとちょっと、び病院に行く、ちょっと、程でもないかなとも、 ますし、なんか、病院予約取るも、ちょっと時間的な余裕がなくてなかなか出来ないんですよね。
ええ。 ええ。 ああ、そうするとですね、うーん、うーん、多分体調を改善するってゆうよりも、標準パターンでもって、栄養を見付けるしかないですよね。うん、例えば、で、あの、1食のうちに何カロリーにして、塩分だったらどれぐらいとかって大体決まってるじゃないすか。1日にとるべき、と、これ以上とっちゃいけない塩分量とか全部決まってますね。うんうん。
はい。 標準パターン。 はい。 うーん、なんか、そありますく？なんか、いや、うーん。はい。あ、そうの調べてはい。
そういったものうん、そういったものちょっと1回調べて。うん、もう、うん、つ料理にの知識を、料理ってか栄養の知識ですよね。うん、それをちょっと身に付けないと難しいかもしれませんよね、そこはね。
はい。 はい。 うーん、ん、栄養素栄養的な面は、まあ、そうゆう風に調べて、ちょっと今今、ん、とってる食事がどれくらいあって、どれが足りてないかと、まあ、ちょっと1回見る必要があるって事ですよね。うーん。
はい。 そうですね、やっぱり。うーん。
で、ちょっはい。
そう、それが、われば、例えば厚生労働省とかのホームページに行けば、あの、1日に、例えば成人男性がこれぐらい、え、塩だったら何グラムまでとか、脂質だったらこれぐらいってゆう上限の数字が決まってると思うんですよ。
はい。 はい。 ああ、なるほどなるほど。はい。
うん、それをちょっと、は見て頂いて、バランスが良い食事にしてしまうのがいいのかなって気がしますけどね。
うーん、ああ、それは結構、うん、そう、納得いく考えですね、うんうん、なるほど。で、ちょっあ、はい、ちょっといいですか？と、で、それ一つの困るのは、ま、栄養はあるとしても、なんか今ある調理きけんその、電子レンジでか出来る調理器買ったとしても、ちょっと味付けが結構一緒になりそうなんですよね。ちょちょっとこれが、ちょっと飽きてしまって、なんか、うん、なんか続かないかんうん。ん、はい、それをはい。
あとは どうぞ、どうぞ。 はい。 はい。 ああ。 あ、ん、味は味はですね、基本的にいわゆる、さしすせそってやつですね。砂糖、醤油、みりんとか、料理酒、このあたりをとりあえず用意しといた方がいいと思いますけどね、自炊されるんであれば。
あ、はい。 はい。 ああ、なるほどなるほど。醤油と塩だけじゃなくて、うん。
うん。 そうです。で、大抵そうゆう電子レンジ器具電子レンジの調理器具ってレシピ付いてますから、そこには、調味料これぐらい入れてね、とかって大抵書いてありますからね。
はい。 うんうんうん、うううん。 ああ、そうなんすね、うーん。
ええええ。で、まあ、何度かやっていぐと、大体味のパターンが見えてくると思うんですよね。
味のパターン。
うん、醤油と、す酒と、みみりょうみみりんを、い1対1で混ぜると大体こんな味になるとかって、大体、見えてくると思いますよ。
あ、調味料の配分のパターンって事すかね。うーん。 うんうんうんうんうん。あ、そうなんすね、分かるんですね、分かるもんなんすね。
うん。うん、そうゆうのを一旦頭に入れて、栄養の部分と、あの、はかりに掛けてうん、あの、バランスを取っていくといいような気がしますけどね。
はい。 はい。